อ๋อ รีวิวเสื้อผ้า อืม แบบ
ใช่ค่ะ รีวิวเสื้อผ้าจะเป็นอะไรที่ง่ายสุด ๆ เลย แต่ว่ามันก็จะมีความ มันดูเหมือนง่ายแหละ แต่จริง ๆ แล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้น อา
อืม ครับผม อา ลองเล่าได้ไหมครับว่า คุณต้องรีวิวอะไรบ้างในเสื้อผ้าชิ้นนี้อะครับ แล้วก็คุณต้อง อ่า ระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง? อา
ค่ะ อา อา มันจะมีรายละเอียด แล้วก็เป็นอะไรที่แบบหลาย ๆ คนอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย เพราะว่าบางทีอะเวลาเห็น อ่า Influencer ต่าง ๆ สายเสื้อผ้า สายแฟชั่นที่เขารีวิวอะน่ะค่ะ เขาก็จะมองว่า อุ๊ย ไม่ยากหรอก แค่แบบแต่งตัวสวย ๆ แล้วออกไปข้างนอก แล้วก็โพสต์ท่าถ่ายรูปใช่ไหมคะ?
อืม อืม ครับ อ่า ใช่ครับ
อา เวลาได้สปอนเซอร์มา แต่ทีนี้คือมันไม่ใช่อย่างงั้นน่ะค่ะ เรา ในส่วนตัวของเรา ในมุมมองของเรานะคะ เราจะค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียด อ่า อย่างง่าย ๆ เลย ไม่ มันก็ไม่ง่ายหรอกนะ <chuckles> คือ อ่า ด้วยความที่เราก็อายุเยอะมากขึ้น ใช่ไหมคะ เราอายุเยอะมากขึ้น ระบบการเผาผลาญเราแย่ลง อย่างเงี้ยค่ะ น้ำหนักเราขึ้นแล้วเราชอบกิน จะไม่ให้อดก็แบบว่าหงุดหงิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจในการเลือกกินอาหาร ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายอะค่ะหุ่นดี ก็คือใส่เสื้อผ้าสวย เรื่องการรักษาหุ่นสำคัญมากเลย เพราะว่าถ้าหุ่นไม่สวยใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวย ก็คือเหมือน เหมือน เหมือนตัวหุ่นเราอะค่ะ ให้คิดไว้ว่า เราเป็นไม้แขวนเสื้อนะ
อืม อืม เออ ความซับซ้อนนิดหนึ่ง ครับผม อืม อ๋อ ใช่ อืม ครับผม ใช่ ๆ อา ถูก ถูก ถูกต้องเลยครับ อืม มัน มันต้องให้พอดี
อา ถ้าไม้แขวนเสื้อไม่ดีก็ไม่สวย ใช่ค่ะ ถ้าไม้แขวนเสื้อไม่ดี อ้วนตุ้บตั้บอย่างเงี้ย อืม ไม่ ใส่ออกมาไม่สวย คนเขาเห็นชุดก็ไม่อยากซื้อต่อ ใช่ไหมคะ อา ก็ถ้าแบบว่าดูแลรักษารูปร่างให้ออกมาดี อย่างเงี้ย แล้วพอได้รับสปอนเซอร์เสื้อผ้ามา เอามาใส่อะค่ะ พอใส่แล้วมันก็จะมีแค่เสื้อผ้าที่เขาให้ ใช่ไหมคะ แล้วผมล่ะ การแต่งหน้าล่ะ เครื่องประดับล่ะ รอง เท้า กระเป๋า
อา อืม ครับผม ใช่ โอเค อืม ครับผม ใช่ครับ อ๋อ คือ ใช่ มัน มันต้องไป ไปได้ด้วย ด้วยกันให้ดีด้วย ใช่ไหมครับ? อืม
ถูกต้อง ใช่ค่ะ ยังมีมากกว่านี้นะคะ มีทุกอย่างพร้อมแล้วยังไม่พออีก อา สวยแล้ว ใส่สวยแล้ว ทำผม ใส่เครื่องประดับที่เข้ากัน รองเท้ากระเป๋าทุกอย่างเข้ากันดี สถานที่ที่ถ่ายทำก็สำคัญค่ะ
โอ้ อะไรอีกอะครับ? อา ครับผม